Dimmi un po', parlami di un film che comunque magari hai visto e ti ha cambiato un po' la prospettiva sulla vita.
Sì. Okay, allora, uhm, ti parlerei di un film che ho visto diverso tempo fa, ehm, ed è un film vecchissimo, un film del 1971 se non ricordo male, ehm, si intitola Harold e Maude.
Okay. Wow, <chuckles> okay. Sì.
Ehm, <clicks tongue> allora il regista mi pare che sia Ashby, una cosa del genere, adesso non non non ricordo non ricordo perfettamente. Comunque è un film, uhm, che ho trovato per st per proprio per caso, stavo dicendo per strada, ho trovato per caso, e però in realtà sì, l'ho trovato per strada, nel senso che, ehm, ho visto uhm, e una mhmm, <clicks tongue> una una foto di una locandina, dove c'era, ehm, la di alcune locandine, dove c'era anche la locandina di Harold e Maude e mi sono un po' incuriosita, perché in realtà dalla dalla foto di di di copertina, dove ci sono appunto i 2 attori protagonisti, tutto mi aspettavo, uhm, tranne che la la storia fosse quella.
Okay. <chuckles> Sì. Certo. Okay.
Ehm, allora te la racconto brevemente, ehm, pr probabilmente farò spoiler, però, uhm, spero che, ehm, ti se non l'hai visto di di invogliarti a vederlo, perché effettivamente è un film che un po' m'ha spiazzato.
Sì raccontami un po', per capire. Okay, sono veramente curioso appunto anche per il motivo, quindi vai raccontami.
Okay. Allora, ehm, c'è questa questo bambino che si chiama Harold, che, ehm, vive, ehm, in una villa bellissima proprio insomma, viene da una famiglia molto ricca. Ehm, vive con con la madre, che è, uhm oddio, per l'epoca è anche un una cosa un po' desueta, no, che la madre sia una donna in carriera, uhm, che poco sì che poco mhmm, come dire, uhm mhmm, sta poco a casa, quindi si si si cura poco de dei figli o del figlio, non ricordo se fosse figlio unico ma, mi pare proprio che fosse figlio unico. E, ehm, in realtà, il film si apre con, uhm, la mamma che torna a casa e trova Harold, tu spettatore pensi, morto, perché è ehm, non mi ricordo se è è perché questa cosa succede più di una volta, non mi ricordo se ha tentato di impiccarsi o se aveva addirittura organizzato una scena con del sangue finto. Quindi tu rimani assolutamente spiazzato, dal fatto che la madre non non dà per niente peso a a questa scena.
Si. Okay. Si. Certo, soprattutto. Sì. Ah, okay. A a questa scena, a questa situazione, ma come mai? Era già abituata, cioè faceva uhm, aveva fatto cose del genere anche magari prima, o qual era la situazione?
Sì esattam Allora, andando più avanti nel nel nel film, capisci che Harold fa, uhm, letteralmente sempre questa cosa, quindi la madre, non dà più peso al a questo a questo suo comportamento, perché probabilmente lo ehm, come si dice, lo lo etichetta come un cercare attenzioni punto e basta. Però tu da spettatore, che ovviamente non sai questo non sai ancora
Oka Certo è un po' un un'immagine forte no? <chuckles>
Sì esatto, vedi praticamente sto bambino che c'avrà, uhm, 16 anni, così un bambino vabbè è un ragazzo sì esat adolescente, ehm, morto e la madre che assolutamente non lo non lo non lo calcola, e quindi già inizi a dire: "Ma, mhmm, okay c'è qualcosa di strano in questo film." E, ehm, la cosa più strana, avviene dopo, perché praticamente, in uno dei dei pomeriggi in cui Harold va in giro per diciamo la tenuta, o comunque per le zone limitrofe alla sua casa, incontra Maude, che è una signora molto anziana, uhm, potrà avere, non so una settantina d'anni, e iniziano a ,uhm, passare molto tempo insieme, hanno molte cose in comune, uhm, si raccontano la propria vita, si raccontano le proprie le proprie disavventure sì esatto le le proprie esperienze. E soprattutto iniziano a condividere le proprie solitudini; quindi Maude quella della della donna anziana, che non ha più, come dire, quasi ehm
Ah, adolescente sì. Okay. Che non va. <chuckles> Sì. Sì. Okay. Esperienze, sì. Ah. Nessuno comunque che, uhm, magari si prenda cura di lei.
Sì, esattamente, quindi una una donna che magari ha vissuto, sì, sicuramente la sua vita, ma che al nel nel presente non ha uhm sì, non ha persone intorno, non ha affetti, non ha affetti vicini; e dall'altra parte la solitudine di Harold che è quella appunto di un di un adolescente che inizia a vivere no, tutte le ehm, le esperienze, anche nuove, della vita, ehm, che non ha nessun tipo di appoggio, perché la madre proprio non lo calcola proprio.
Certo. Sì. Sì perché lei è al lavoro, e anche quando ritorna, da quello che mi dicevi appunto, non non lo calcola cioè non gli dà non gli dà peso.
Sì esatto non come dire non riesce ad attirare le attenzioni della madre neanche con i tentati i simulati con i simulati suicidi quindi diciamo che ha un po' perso le le speranze.
Certo. Sì.
Però è molto interessante vedere come queste 2 solitudini si incontrino e, in maniera del tutto inaspettata, nasce una storia d'amore. Quindi abbiamo questa questa storia assurda tra un un adolescente e una donna molto anziana.
Wow.
Ehm, allora devo dire che non si vede assolutamente niente, quindi non ci sono scene di sesso, piuttosto che baci appassionati o roba del genere. Sì
Certo però si capisce.
sì esatto si capisce che c'è un legame di quel tipo e, ehm, ti all'inizio ti spiazza, ovviamente, perché comunque stai guardando una relazione, ehm, assolutamente atipica. Ehm, una relazione che tra l'altro non non non penseresti mai di vedere da d da nessuna da nessuna parte soprattutto
Chiaro. Si è una una cosa proprio fuori dal comune, cioè
Ehm, sì, anche perché magari, che ne so, possiamo essere più abituati alla ragazza giovane che che sta con l'uomo con l'uomo più maturo però
Sì però non al contrario, esatto cioè è molto più
Esatto, il contrario un pochino ti ti ti strania, no, ti stranisce.
Sì.
E e per quanto la cosa sia assolutamente strana, assolutamente appunto straniante, ehm, tu capisci e tocchi proprio con mano, ehm, l'affetto, ehm, che queste 2 persone provano una nei confronti de dell'altra e soprattutto, ehm, non fai fatica a capire il perché, ehm, il loro rapporto sia, uhm, arrivato ad essere talmente profondo, da arrivare a quel tipo di rapporto.
Sì. Okay.
È ovvio che, uhm, adesso, uhm, è un film che ho visto diverso tempo fa, l'ho rivisto però adesso mi sfuggono un po' i dettagli, però è ovvio che, ehm, le persone sia intorno ad Harold sia intorno a Maude, uhm, giudicano molto questa questa storia.
Sì. Beh chiaramente, poi soprattutto se era comunque ambientato in in quel periodo no?
Eh beh, sì certo, certo, ehm ed e il film è degli anni 70 mi pare di ricordare che l'ambientazione fosse la stessa, più o meno. Quindi, uhm, comunque stiamo parlando di di di vabbè io l'ho visto, non lo so, una decina d'anni fa, però stiamo parlando comunque di 40, 50 anni fa, ehm, insomma n non ieri. Ma già oggi sarebbe sarebbe, secondo me, abbastanza turbante una una situazione del genere o comunque
Certo. Sì. Certo. Certo. Esatto anche anche oggi che comunque dai siamo uhm, si è un po' più abituati al giorno d'oggi a molte più cose, rispetto comunque magari a quel periodo, quindi magari, uhm, quando è uscito il film, cioè, è stato ancora più più strano, più scioccante e ha avuto un impatto maggiore, wow!
Sì. Sicuramente e credo che all'epoca, uhm, fece un un qualche tipo di scandalo, nel senso che ti ripeto non si vede assolutamente niente però, uhm, mettere insieme un un ragazzino di 16 anni e una donna di oltre 70, ehm, insomma è mhmm, è una scelta azzardata anche coraggiosa, secondo me, lo sarebbe, ripeto, anche oggi quindi figuriamoci ehm, figuriamoci allora.
Certo. Certo. Uhm, ti volevo chiedere, uhm, se comunque ti ha fatto ripensare magari, questo film, uhm, a livello non lo so, a qualcosa della tua storia personale o dei tuoi valori, cioè, se hai ritrovato comunque dei valori, uhm, nel film che magari si rispecchiano, tuttora, con i tuoi.
Sì. <tsk> Allora sicuramente, uhm, vabbè non ho non ho vissuto niente di simile sicuramente e
No, no, ma non non intendo proprio la trama principale, cioè magari anche dei dettagli. <chuckles>
Sì, sì, sì ho capito, ho capito, <chuckles> volevo ironizzare e e cioè allora sicuramente il fatto, uhm, di non giudicare com banalmente il libro dalla copertina, nel senso che, ehm, come dicevamo anche prima, se vedo una donna anziana che sta in una relazione sentimentale con un ragazzino, chiunque di noi giudicherebbe o avrebbe comunque un'im un'impressione o un'opinione negativa di di quella coppia e quello che, secondo me, è il punto di forza del film è che, ehm, questa questa cosa che, ripeto essere assolutamente strana, mhmm, desueta, mhmm, quasi fastidiosa potre a per qualcuno potrebbe potrebbe risultare, ehm, in realtà viene proposta con una con una naturalezza quasi disarmante, uhm, come ti dicevo prima, ehm, l'incontro tra loro 2, ehm, non è un incontro di di passione o un incontro di di di mhmm
No certo. Okay. Chiaro. Sì. Mh.
di no, come può essere tra 2 adolescenti o tra 2 o tra 2 u uo tra un uomo e una donna giovani o comunque tra 2 persone giovani, diciamo così, è un incontro dove per
Certo. Ma una cosa più spirituale diciamo.
Esattamente, sì, è un incontro dove proprio si incontrano, mi mi voglio ripetere 2 solitudini, due due anime che hanno bisogno che qualcuno si prenda cura di di lui o di lei, e e entrambi si mostrano disponibili a prendersi cura appunto dell'anima dell'altro e, ehm, io trovo questa cosa, ehm, in parte molto molto romantica, ma non solo dal punto di vista sentimentale, proprio dal punto di vista umano. Ehm, e e poi lo trovo di una delicatezza, mhmm, quasi disarmante, nel senso che, ehm, alcune scene dove, ehm, noi capiamo che loro 2 stanno insieme o comunque che c'è che c'è questo tipo di di relazione
Certo. Sì, certo. Che è iniziata sì.
una relazione di quel tipo, sì esatto, uhm, sono sono proprio pulite sono, ehm, quasi ingenue, no, quasi sembra quasi che, mhmm, <tsk> che siano capitati lì
Fossero entrambi ragazzini.
Sì esatto, esatto l p mhmm, uhm, stavo per dire questa cosa poi non l'ho detta, perché in realtà, ehm, u uno dei 2 è effettivamente un un ragazzino, però effettivamente sì hai ragione è un un una proprio una delicatezza, una un <tsk> uhm, non non non mi viene la parola esatta, perché qualsiasi parola non riesce a
Certo. A descrivere proprio <chuckles> la situazione, sì perché è un po' anche paradossale, è un po' difficile da descrivere, in realtà.
a descriverla. Sì è è proprio è t è tenera guarda dovessi dovessi scendere una parola direi direi tenera. Perché, come ho detto, ti ripeto, non c'è alcuna componente sessuale, non c'è alcuna componente passionale, quindi tu capisci proprio che quella quella vicinanza, quell'unione è proprio un'unione di di di anime, una comunione di spiriti che che mhmm, che si sono trovati, e il fatto che, ehm, siano in corpi anagraficamente molto distanti, perché, uhm, lei potrebbe essere tranquillamente la nonna di di di lui
Tenera. Okay. Certo. Chiaro.
è assolutamente un caso, cioè è proprio il fatto che in questo mondo quelle 2 anime si siano incontrate, qualcuno direbbe probabilmente in corpi sbagliati, ma loro se ne fregano, cioè loro decidono di vivere questa questa questa mhmm, questa avventura, sì, questa esperienza in in totale libertà e in totale trasparenza, sia nei confronti di chi giudica esternamente, sia, ehm, l'uno nei confronti dell'altra.
Mh. Certo. Esperienza, sì. Mh, wow. Uhm, ti volevo chiedere se, appunto, dopo aver visto questo film, mhmm, hai provato più emozione, liberazione oppure confusione, visto comunque un po' il paradosso.
Ah, wow, è una domanda molto difficile. Ehm, allora ho provato uhm, allora la confusione senz'altro c'è stata, nel senso che ti ri mhmm, cioè, ehm, h ho fatto anche io fatica con me stessa a sdoganare quelle che erano quelli che erano un po' i le censure che che che la società ci impone no? Quindi anche io come, ehm, probabilmente il 90% degli spettatori ha ho pensato: "Ma ma ma non non s sta cosa non non si può fare." <laughs> E però, in effetti, sono stata veramente stupita di essere smentita, uhm, fotogramma dopo fotogramma, cioè quel quel film mi ha dimostrato e, dimostra allo spettatore, che ehm, che ripeto il il l'essere in un corpo, uhm, anziano e in un corpo adolescente è totalmente un caso, perché si sono incontrate le anime.
Sì. Sì esatto. Certo, certo.
Ehm, quindi sicuramente lo stupore.
Okay.
Ehm
Sì. Chiaro no, è molto molto, mhmm, corretto comunque, uhm, quello che dici penso che la maggior parte de delle persone comunque abbiano provato lo stesso dopo averlo visto. Ma, uhm, in questo caso comunque di solito anche il ruolo dell'arte è un po' quello di stupire, creare a mhmm, uno shock, no, per per cattirare per catturare l'attenzione. Ti volevo chiedere, però, se potessi parlare col regista riguardo a questo film, cosa gli chiederesti?
Sì. Sì. Ehm, di farne altri, nel senso che cioè è stato veramente uno dei film più belli che io abbia mai visto, ma non tanto perché fosse chissà qualche tipo di di di di capolavoro, semplicemente i io penso sia un capolavoro, però semplicemente per il tema affrontato e per come lo ha affrontato, senza mai essere, ehm, aggressivo, prepotente, arrogante, volgare ehm, quindi, vi gli farei veramente tanti, tanti complimenti. Che, mhmm, probabilmente non gli servono i miei complimenti, però insomma. <chuckles>
<chuckles> Certo. <chuckles> No, certo, chiaro. Io che devo dire? Ti ringrazio veramente tantissimo, comunque, per aver condiviso questo film, questa tua esperienza e, niente, ti ringrazio e a presto.
Grazie spero di averti fatto venire la curiosità. <chuckles> Ciao grazie.
Sì sicuramente.